Eu nunca mais.
Então, bem provavelmente, eh, ela estava falando, porque ela queria falar mesmo.
É, eu nunca mais também fiz isso, nunca mais chutei ninguém, <chuckles> nunca mais pisquei para ninguém. Eu falei: "Eu, hein". Mim a pessoa nem está prestando atenção, mas depois dessa. Tá, então, quando ele falou da saia, eu já acendeu aí todas as luzes, né.
Uma red flag bem clara, porque realmente
Uhum.
né, você tem aí uma tendência em acabar caindo em relacionamentos com pessoas que, né, eh, de
São ciumentas.
coisas do tipo.
Uhum. E o ciúmes, eu acho assim, um ciumezinho, aquele gostosinho, faz parte, ainda mais quando você gosta da pessoa, a gente sempre tem medo de perder, eu também tenho, mas é um ciúme saudável, sabe. Se passa uma garota bonita, eu sou a primeira a cutucar, falar: "Olha, olha que linda", sabe, eh, o que é bonito para ser visto. Eu tenho um ciúmes acho que é natural.
Sim. Sim, não tem, eh, uma competição. Você está olhando, é uma pessoa bonita e está tudo certo.
Não e va e eu sei que a gente pode admirar outra pessoa e até sentir alguma coisa. Você vê alguma pessoa, ela mexe com você de alguma forma. Um amor é uma coisa, eh, o desejo é outra. Então o meu jei Exato. O meu jeito de ser, então, é esse o problema, eu sou muito amiga dos meus amigos, eu trato todo mundo muito bem, eu sou atenciosa, então não entende. O meu ex chegou a falar: "Por que que você trata tão bem meus amigos?", eu: "Porque são teus amigos", ch chegou a falar: "Você gosta de tal pessoa?", eu falei: "Meu Deus do céu, paranoia", era horrível.
Uhum. Exatamente, foi bem realista nisso. Legal. É, aí também já é demais, né, a pessoa não conseguir compreender isso. Mas, me conta, você acha que isso, eh eh, geralmente essas pessoas são brasileiras, têm a mesma cultura que você ou sendo pessoas de outras nacionalidades? Você acha que
Não. Eh, hum, não. Até então, o eu me mudei tem pouco tempo, né, agora eu estou na Espanha, ele é espanhol.
Hã. Tá.